Ho capito, e hai fatto assolutamente bene a chiedere aiuto, ecco, consigli a un'altra persona. Però guarda, voglio iniziare col dire che la tua anzi, il tuo non è assolutamente un caso isolato, anzi, penso che siano molte i ragazzi e le ragazze che si trovano nella tua stessa situazione, anche banalmente ai primi anni di università, dato che tu appunto sei al terzo, un po' la fine i realtà al anzi, l'inizio della fine, dato che poi avresti altri 2 anni, ecco, davanti a te. Però, ehm, mi hai detto, no, che hai un po' perso questa gioia o la gioia che comunque provavi, immagino, nel frequentare i corsi, nell'informarti, nello studiare. Cos'è che è cambiato, secondo te, dai primi anni a, ehm, come dire, la situazione in cui ti ritrovi adesso? È proprio una mancanza di motivazione? Una uno stu com come dire, ti sei stufata? Non ti piace più quello che stai studiando?
Ah. Sì. Mh-mh. Allora, uhm, riflettendoci, ehm, dunque per me i primi 2 anni, mhmm, no, soprattutto il primo, è stato molto noioso perché, uhm, ovviamente stavo ripetendo quello che ho studiato al liceo, perché, ehm, ovviamente chi non ha fatto il Liceo delle Scienze Umane, mhmm, se inizia psicologia comportamentale deve saper le basi. Però, nonostante tutto comunque erano cose che già sapevo, okay sì, mi annoiavano, però gli esami li davo lo stesso senza nessun problema. Ehm, il secondo anno è divant è diventato un po' più interessante e tutto. Ehm, però adesso è come se mhmm, cioè le materie sono ancora più interessanti adesso, uhm, obiettivamente parlando, soprattutto perché, appunto, ti davano, mhmm, chiaro mhmm, mi hanno dato la possibilità di scegliere, uhm, 1 materia, mhmm, d'esame che, uhm, andasse, diciamo, nella direzione, uhm, successiva, no, dopo la fine dei 3 anni. Quindi c'è criminologia, di fatto.
Ah! Certo. Mh-mh. Benissimo.
Ehm, però è come se proprio sentissi di non potercela fare perché, uhm, purtroppo, e dico, mhmm, purtroppo perché, ehm, in questa situazione mi sta mettendo molta confusione, ehm, io ho sempre avuto la grandissima passione del canto.
Ah.
Ehm, ho sempre cantato, l'ho sempre, mhmm, molto arginato come hobby, uhm, anche se sentivo da una parte che, uhm, insomma, prima o poi sarebbe uscito dalla sua scatola, mhmm, per insinuarsi nella mia vita di più e, en in questo ultimo anno sta succedendo e di conseguenza, ehm, sono veramente mu molto, molto confusa fra le 2 cose, e credo che questo sia faccia parte anche della pe mia perdita di motivazione.